Alors, j'aurais un petit peu besoin de d'aide, heu heu, ou en tout cas de de de petits conseils ou de de soutien, là, en ce moment, parce que, heu, je je m ouais, je me sens une motivation, heu heu, en en chute libre. <chuckles>
D'accord. OK.
Voilà. Heu, ça fait, heu, ça fait un bon moment, là, maintenant, heu bon alors ça fait, mmh, disons ça fait 1 an que que j'ai déménagé, et mmh, et depuis, heu, ben donc, heu, mon la la nouvelle ville où je je me trouve, heu, la nouvelle maison, tout ça, j'ai beaucoup de mal en fait à, mmh, à trouver de la motivation un petit peu pour tout, finalement. Parce que, hem alors que ce soit au niveau, heu heu, professionnel, par exemple, il faut que je que je redéveloppe, heu, mon mon activité, il faut que je retrouve, heu, une clientèle- puisque je suis à mon compte- et puis, heu, ensuite, heu, bah, même, hem alors tu vois, dans le fait, heu, d'aller, heu, d'aller rencontrer du monde, heu, d'essayer de d'avoir des activités pour, heu, pour lier, heu, des des connaissances, tu vois? Des choses comme ça. J'ai du mal à me motiver. Heu, pour, hem, la maison, heu, donc tu vois, on a une maison, on est en campagne, en fait, avec un grand jardin, un grand terrain. Heu, j'arrive pas à me motiver à aller, heu, bah m'occuper des m'occuper du terrain, des plantes. Heu, faire les enjoliver un petit peu, tu vois? C'est pas que ce soit à l'abandon, mais bon, c'est pas c'est pas entretenu. Voilà, tout ça, tu vois, je me sens, heu, un peu un peu momolle et heu, j'a j'arrive pas trop à, mmh, à retrouver du peps, heu, je sais pas pourquoi.
D'accord. Ouais. D'accord, ouais. Mmh mh. Mmh. Mouais. D'accord, oui, bah, je comprends bien que ça puisse, heu, te frustrer un petit peu, mine de rien, d'avoir ce manque de motivation, qui est latent depuis un un certain temps. Heu, ce ce déménagement, heu, toi tu étais, contente de le faire? Heu, c'est vraiment u quelque chose que tu anticipais? Comment tu te sentais, heu, par rapport à ça?
Ouais. Mmh mh. Beh, en fait, heu bon, c'est pas vraiment, heu comment dire? C c'est, à la fois un choix et heu, parce que bon, c'était, heu, c'était une décision, heu heu, bilatérale avec mon mari, parce qu'il fallait, heu, qu'il change de de de poste, ça n'allait plus du tout pour lui et heu et moi étant, heu, à mon compte, heu, on s'est dit que, bon, ça ça devrait pas poser trop de problèmes pour que voilà, que je que je relance mon activité. Hem et on a choisi tous les 2 la région, si tu veux. Donc, en un sens, heu, voilà, c'était un choix commun. Mais, heu mais en fait, hem, si on avait pu ne pas bouger, moi j'aurais vraiment préféré, parce que je me plaisais beaucoup là où j'étais et c'est vrai que j'ai des j'ai des regrets en fait. J'ai enfin des regrets, des, mmh, des une nostalgie, voilà, on va dire plutôt une, heu, une nostalgie de ce que du cadre dans lequel je vivais, heu, auparavant.
Ouais. Ouais. OK. D'accord. Mmh. Oui. D'accord, ouais je je comprends bien le le problème en fait, c'est que finalement ton ancienne, heu, maison, enfin ton ancienne ville te manque. Heu, tu avais j'imagine que tu avais aussi tes des amis sur place, enfin que tu avais déjà m
Mmh. Ouais. Là aussi, oui. Bien sûr.
et qu'ici c'est plus difficile du coup, parce qu'il faut tout recommencer de de 0. Donc, heu, toi, au final, heu, la la nouvelle maison enfin ta nouvelle vie, heu, comment tu le perçois? Tu perçois comme un peu une fatalité qu'il faut que tu surmontes? Heu, pas trop comme un nouveau challenge quoi, en fait?
C'est ça. Mmh. Bah, écoute, heu, ouais, c'est le tu vois le le mot est, mmh, je l'ai j'av je ne l'avais jamais utilisé ce mot de fatalité, mais finalement, heu. Ouais, je crois qu'il colle peut-être un petit peu. Au départ, heu, au départ voilà, je m'étais dit: «Oui, c'est un challenge, heu, on repart à nouveau un petit peu à 0, heu, pourquoi pas, heu? Ça peut c'est aussi positif hein, d'avoir du du changement dans la vie. De voilà, de recommencer un petit peu, c'est» Ouais, je le je le pensais comme un challenge et puis finalement, une fois sur le le fait accompli, heu mais je crois, que ouais, tu as tu as un malheureusement, un petit peu trouvé le mot. C'est vrai que là maintenant, je le prends un peu comme, heu comme une fatalité. Bon, bah, voilà, heu, c'est fait. Heu, il y avait pas le choix et il faut que je fasse avec, mais mais j'arrive pas bien, heu, du coup à, mmh, ouais, à, en fait, à voir le positif et puis à me donner de de la motivation pour, heu, pour avoir un peu de d'énergie et être un peu plus active quoi.
Mmh. OK. Mmh. D'accord. OK. Mmh. Ouais, je comprends bien le le problème, c'est qu'au final c'est un petit peu un choix subi, mine de rien. Bon, heureusement vous avez choisi la région, heu, tous les 2 donc, heu, c'est déjà un un point positif. Hem j'ai l'impression que mine de rien est-ce que cet, heu, n ce nouvel endroit tu l'apprécies, tu as pris le temps peut-être de le découvrir? Heu, est-ce que t, voilà, tu as essayé de t'attacher un petit peu avec, ou même ça voilà, tu as eu des difficultés?
Mmh. Oui, oui. Oui, bah, je, ouais, je non, je je fais des efforts quand même pour, heu heu, pour essayer, oui, de de, hem, comment dire? De, bah, de le découvrir, heu, de découvrir la région, tu vois? De de découvrir la les les villes aux alentours tout ça et heu, objectivement, heu, je veux dire il y a il y a plein de choses qui sont très bien, hein, je on fait aussi, tu vois des des sorties avec mon mari des fois qui sont très sympas. Heu heu, on découvre, heu, il y a il il y a des choses, hem, comment dire? Heu, que je ne que je n'avais pas avant, que je découvre ici, heu. Il y a du positif, c'est certain, c'est certain. Heu, donc, heu, je peux pas dire hem, bah, si j'ai j'ai j'ai en j'ai envie de dire: «C'était mieux avant» mais mais objectivement non, tout est très bien ici aussi et puis je je suis consciente qu'il y a il y a plein de choses, heu, qui sont heu heu, que je vais que j'ai encore à découvrir d'ailleurs parce qu'il y a la région est assez riche. Heu, donc hem, mais, heu, mais moi dans mon quotidien finalement, je j'ai du mal à me motiver à à m'investir complètement, en fait. Mmh.
Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais, non. Mais, je je comprends bien que tu puisses avoir du mal si tu as des quand même des regrets vis-à-vis de de ton endroit d'avant quoi, qu'il te manque, enfin, voilà, tu ressens cette nostalgie. C'est vrai que c'est pas forcément évident, heu, peut-être un un conseil, heu, que je pourrais te donner, c'est, potentiellement, s'il y aurait un angle d'attaque, heu, qui serait intéressant, ce serait d'essayer de te, vraiment, de te refaire un peu un un cercle social dans ce, heu, nouvel endroit. Peut-être essayer de trouver peut-être des activités que tu peux faire, heu, avec d'autres personnes, tu vois, des clubs, des choses comme ça ou même des activités dans dans la commune ou dans les communes aux alentours, qui te permettraient justement de recréer du lien et de, voilà, de d'avoir des un peu des des liens d'attache, quoi, avec, heu, l'endroit, ça pourrait te, tu vois, te donner un petit boost, heu, d'énergie, mine de rien.
Mmh. Oui. Ouais. Mmh mh. Oui, je pense que, heu, c'est c'est pas faux. C'est vrai que c'est, mmh, tu parles de de lien d'attache et heu, effectivement, c'est c'est ça qui me manque finalement. C'est de, hem, de de de ressentir, heu, de ressentir une attache avec, heu, l'endroit où, heu, où je suis maintenant donc, heu, bien sûr. C'est vrai que, hem, m'investir un petit peu plus. Alors, il faut que je trouve la motivation aussi pour ça <chuckles> d'aller, heu, d'aller à la rencontre, heu, de personnes et de et de m'inscrire dans dans des clubs, mais, hem, je je pense qu'il y a pas il y a pas de secret, hein, heu, quelque part, finalement. C'est vrai que tant que tant que je me sentirai pas vraiment incluse, heu, dans dans dans cette région, tant que, heu, heu, je vais pas y faire, hem, des choses, heu, y avoir des activités avec, heu, bah, avec d'autres qu personnes que mon mari, finalement, parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a qu'avec lui que je que je fais des des choses, que je sors. Heu, donc, c'est vrai que, heu, peut-être aussi rencontrer d'autres personnes, ça me permettrait aussi de, bah, de, mmh, de de découvrir le la région, heu, d'une d'une manière différente aussi, hein. Peut-être que je pourrais sortir avec eux, tu vois?
Mmh mh. Oui. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh.
Heu, après, heu, bah, du coup, il faut que, mmh, pour ça aussi, il faut que je que je me motive. <chuckles> Donc, heu, c'est pas évident non plus. Mais, je suis d'accord avec toi que, heu, s c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, ouais. Mmh.
Ouais. Oui. Ah ben, je comprends bien que, en effet, la motivation soit difficile à à trouver, heu, même pour ça, au final, heu et alors ce qui pourrait être potentiellement intéressant, c'est pas forcément le faire sans ton mari, dans un 1er temps, mais peut-être essayer de trouver, peut-être, des évènements locaux, heu, peut-être, tu vois, des petits événements, des ch des choses où vous pouvez aller tous les 2 avec, quand même, cette optique. Ce serait bien, peut-être, que tu en discutes avec lui, justement, de cette problématique, pour pouvoir pot essayer de rencontrer un peu des gens par ce biais-là. Heu, le fait qu'il soit avec toi, mine de rien, ça peut, quand même, te motiver, enfin, en tout cas, te donner de l'élan pour y aller et après, peut-être qu'il, lui, puisse un peu, heu, voilà, t'apporter, heu, son aide pour essayer, peut-être, de créer un peu du lien, entamer la discussion avec les gens, heu, commencer à faire un petit peu ami ami, vraiment par petits pas, quoi. Parce que là, c'est vrai que si tu as la moti là, tu manques de motivation pour le faire toute seule, peut-être, qu'avec lui, ça pourrait t'aider, quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. N ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est, mmh, ouais, ouais, c'est pas idiot du tout. Heu, c'est vrai que, bon, en plus, moi, je suis je suis quelqu'un qui, heu heu, je suis je suis pas hyper sociable. Enfin, je je je je j'ai un petit peu de, hem
Mmh mh.
bah, si tu veux, une fois que je suis en société, je suis quelqu'un de tout à fait agréable, mais j'ai du mal à aller vers les gens. Donc heu, c'est vrai que, hem, ouais, tout à fait, de, mmh, de de m'inclure comme ça, dans une, heu, dans une activité, heu, avec mon mari où on rencontre du monde ensemble et heu, où on fait de de nouvelles connaissances, heu, hem, ça, ça pourrait tout à fait, heu, être quelque chose ça me faciliterait déjà la démarche, heu, d'être avec lui. Heu, finalement, hem
Ouais. Mmh. Oui.
ça me, mmh, ça m'apporterait forcément une certaine motivation puisque, bon, je suis toujours contente de de faire des choses avec lui aussi et donc heu, c'est vrai que rencontrer des personnes que je pourrais peut-être, heu, du coup, revoir, heu, ensuite, heu, ben, même heu, même toute seule ou heu, ou ou en groupe et pas forcément avec lui. Heu, c'est quelque chose qui, heu, ouais, qui pourrait peut-être m'aider à avancer et puis, heu, et puis, après, j'imagine que, de de fil en aiguille, hem, heu, bah, oui, commencer à avoir des activités comme ça avec, heu, avec de nouvelles personnes. Heu, peut-être ces personnes vont me faire rencontrer d'autres personnes aussi, quoi.
Mmh mh. Mmh. Oui, bah, c'est ça, mais vraiment, bah, tu l'as dit le mot c'est petit à petit, hein, vraiment, heu, parce que là tu as quand même un peu tout à refaire donc, heu, essayer de cibler vraiment des éléments précis et heu, voilà, d'y aller doucement, heu, potentiellement avec l'aide de ton mari, ça peut t'aider. Et aussi tu me disais pour le le jardin, donc, heu, c'est vrai qu'il faut s'en occuper. Ça, ce que je pourrais te te conseiller, c'est à la limite d'avoir un un p tout petit projet, vraiment quelque chose pas grand chose, peut-être faire pousser des fleurs à un endroit ou, tu vois, aménager un tout petit coin vraiment, heu, quelque chose qui va pas te demander des efforts, heu, phénoménaux et heu, tu vois, que tu peux imaginer comme quelque chose de de plaisant, heu, ça, ça pourrait aussi te tu vois, te donner de la motivation au fur et à mesure, mais il faut vraiment qu'au départ ce soit un petit projet pas trop engageant, quoi, hein.
Ouais. Oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. Beh, je pense que tu as raison, en fait, heu, le le problème, c'est que je vois les choses en trop grand, je voudrais tout arranger d'un coup. Heu, sans sans trouver la la force de le faire. Donc, heu, ouais, j p je pense que la, mmh, la solution, elle est là, en fait, c'est de d'y aller petit à petit, que ce soit, heu, pour, heu, pour les rencontres, finalement donc, heu, de, heu, m'aider un petit peu enfin, de prendre l'aide un petit peu de mon de mon mari et puis ensuite, heu, de de faire avancer les choses petit à petit. Et après pour, heu, pour la maison et le jardin, mais tout à fait, ouais, y aller, heu, par petites zones, par petits objectifs, en fait. Heu, ah, oui, je je pense que c'est la solution, heu, tu tu as mis le doigt dessus, heu, finalement. C'est, heu, j je voulais je voulais trop faire bien d'un coup, heu, mais c'était c'était trop ambitieux et d'où, heu, d'où ma perte de motivation. Heu, bah, écoute, je te je te remercie pour, heu, pour le tuyau, pour le coup de main, parce que là, je pense que je vais heu, je vais peut-être trouver la force, là, maintenant, de d'avancer en y allant doucement.
Mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Bah, je suis vraiment ravi d'avoir pu t'être utile et puis moi je je j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir à te remotiver et à t'attacher à cette nouvelle région et tout ira bien.